Alam mo, dahil sa kaka-scroll ko sa Facebook 'no, at sa lahat ng social media account ko, um, hindi ko maiwasan na ihambing yung sarili ko sa iba, lalong-lalo na sa mga kakilala ko 'no, kasi siyempre naman, sino ba namang hindi, ah, ma maiinggit kapag nakit 'pag nakita mo yung mga kakilala mo na, ah, nakakapag-travel, may magandang trabaho, may magandang posisyon sa pinagtatrabahuhan, di ba? Eh, kasi ako, wala naman akong trabaho eh, meron naman akong part time pero siyempre, eh, ano lang yun eh, part time lang yun, eh, at hindi rin siya
Oo. Mm. Mm.
hindi rin siya ano eh, ah, kasi project-based siya. So, ah, hindi ko sure kung hanggang kelan merong project, at kelan ulit magkaka-project. So ayun, um, though okey naman yung sahod, malaki naman, eh, parang hindi pa rin sapat, di ba? Kasi mas gusto ko sana yung, ah, mga full time na job online. Hmm, kaso kasi ano, eh, ah, isa rin akong full-time mom, ayon. Kaya, nasa loob lang ako ng bahay talaga, kaya mas prefer ko talaga yung mga work from home sana. Eh, hindi ako pinapalad eh. Ang dami kong inapplyan pero rejected, <chuckles> ayon. Though okey na sa okey naman yung mga interview, pero palaging hindi magpo-proceed sa aking application, so ayun, medyo nakakawala ng kumpiyansa, pero sabi ko okey lang baka hindi pa talaga 'yan para sa akin. Ah, kaya ayon, hindi ko talaga maiwasan, um, mag-compare kasi yung ibang kakilala ko, alam mo naka-work from home lang din.
Oo. Mm. Oh, okey. Mm. Mm. Oo, 'no.
Oo, pero ang gaganda ng mga trabaho nila, ang lalaki ng sahod, di ba? So ayun, bakit kaya ako nag-alala ano, kapag inihahambing ko yung sarili ko online?
<chuckles> Mm. Alam mo ano, napaka-common nung nararamdaman mo. Lalo ngayon parang lahat ng nakikita natin sa ano, sa social media, puro magaganda, di ba? Wala naman tao na na pinost yung ano, eh, mga struggles nila, di ba? So lahat 'yan ay nagiging norm na naging normal na at normal lang din yung nararamdaman mo na minsan para kang sabihin nating nag-worry talaga, or at some point naiinggit din kasi bakit nga ba sila na nasa gano'ng estado na, eh, ikaw din naman ginagawa mo yung best mo, di ba? At naiintindihan ko yun. Pero usually, kapag nararamdaman mo 'to, ano naman yung ginagawa mo? Matanong lang kita, ikaw ba ay alam mo yun, nagdwe-dwell lang dun sa kalungkutan o hinahayaan mo lang siyang mawala? Or mas lalo kang nade-demotivate dun sa mga nakita mo? Ano ano pa yung mga nararamdaman at ginagawa mo after that?
Tama. Um, sa totoo lang, sa mga nakikita ko talaga parang na mas namo-motivate ako na, ah, na maghanap ng trabaho. Kasi ayokong ano eh, ayokong makita yung sarili ko na "Eto lang ako, eto lang yung kaya ko", ayokong maging ganun. Parang yung inggit ko ay ginagawa kong inspiration para mag mag look forward pa kahit na ang dami ko nang inapplyan at lahat yun rejected, <sniffs> eh, sabi ko, "Okey lang", ah, sabi nga nila na ano, eh, ah
Oh, 'kay, okey. Yes, tama. Oo. Mabuti. <laughs>
ah try lang, ng try, wala na naman daw masama kung mag-try ka lang ng mag-try, di ba? Eh, ako naman se talagang sabi ko ita-try ko talaga ita-try kasi hindi habang, habang buhay ako, kailangan kong magsumikap. Sabi nga nila, "Life must go on", eh, di ba? Kasi, kasi hindi lang hindi lang naman matatapos yung buhay ko sa isang re sa maraming beses na rejection, eh. For sure, makakahanap din ako ng tamang trabaho para sa'kin. Yun nga lang eh, siguro may mga, ah, may mga
Yes. Mm. Yes. <laughs> Tama. Yes. <laughs>
Lack of skills ako, kaya hindi ako makuha-kuha kasi siyempre, ah, limang taon din ako na-stop sa pagtrabaho, eh. Kasi nung nagkaanak ako, eh, naka-focus yung, uhm, talagang atensyon ko sa anak ko. Kaya hindi ko rin masisi kung ba't hin kung ba't hindi ako makuha. Kasi, yung yung skills ko ay luma na rin sa skills na hinahanap ngayon. So ayun.
Oo. Mm. Oo. Alam mo marami talagang ano 'no, maraming factors at maigi na naiintindihan mo siya. Napapaliwanag mo rin sa sarili mo na probably, may lack of skills, 'di ba? Which is, ah, may katotohanan na within those 5 years, ang dami na kasing nangyari, ‘di ba, ang dami nang hihinanap ng mga clients. At isa pa, sobrang taas ng competition, 'di ba, sa pag-a-apply online. Hindi lang 2, hindi lang 3, hindi lang 10 yung nag-a-apply. Minsan 30 yung nag-a-apply para sa iisang posisyon. So ang liit talaga nung chances, pero nakakatuwa kasi, alam mo yun, patuloy ka pa rin dun sa pag-a-apply. Which is yun, gawin mo nang gawin, ah, although, ah, minsan may part na madidip madi-disappoint ka kasi, ay umulit na naman yung ano, yung situation. Pero yun, mahalaga na ginagamit mo pala yung paw yung situations na yun para mas mamot mas mo-motivate ka, 'di ba? Nakakatuwa yun na at least kahit papaano, na-encourage mo pa rin yung sarili mo. Which very very commendable sa'yo na hindi lahat ng tao, kasi iba malulugmok nalang, 'di ba? Pero, ayun matanong lang kita na, wala naman sigurong chances na ano 'no, na talagang na-demotivate ka na gustong-gusto mo na mag-stop o dumating ka rin sa point na yun? Anong ginawa mo after that?
Ay o Um, nagpahinga muna talaga ako sa kaka-apply, parang, iniisip ko ano ba yung dapat kong gawin. So, nagpahinga muna ako, talaga sa kaka-apply kasi parang
Mm okey.
Nagsimula akong mag-apply ng work from home mga June, last year. Tapos wala talaga wala talaga akong ano, meron meron din nag-ano sa'kin, actually meron nag
Oh okey. <chuckles>
email na ano daw parang, pasok na raw ako sa posisyon tapos, nag ano ako, um, parang finollow up ng finollow up ko pero wil walang reply.
Oy okey.
Oh, hindi ko alam kung bakit. Tapos yung isa naman ay parang ah, processing pa raw 'yong, um, application ko, so maghintay pa raw ako na hanggang sa bagong taon na, wala pa rin. So ini-stop ko na 'yong pag-fo-follow up. Hindi na ako nag-follow up, talaga, kasi sabi ko baka may nakuha na at baka umaasa na ako sa wala. Ayon.
Oo. <laughs> Mm mm. Mm. Eh, mga yan ang hilig mang-ghost eh, 'no. Hindi man lang mag email na tapos na po, ang application namin, hindi po kayo natanggap ganyan. Puwede naman kasi yun, 'di ba, yun nakakaisa pa na sa ano 'di ba, parang nakakapag-worry sa'yo na, ano na kaya nangyari sa application ko, di ba, parang may email tapos wala naman silang response sa end nila. So pero yun, ang puwede mong gawin, pagpatuloy mo lang yung application. Halimbawa magkaroon ka ng goal at least ah, 3-5 applications a day. Sabihin natin na yun yung mga ise-send mo everyday na or sabihin natin at least thrice a week mag-send ka ng application, yung komportable ka alam mo, yon? At least kahit papaano hinahakbangan mo pa rin siya, tapos well, ginagawa mo yon, alam mo yon, mag-aral ka, try mo na mag-ano mag-search sa mga online courses or ng mga videos online, na makakatulong sa'yo para ma-upskill ka na mailalagay mo pa sa resume mo at the same time, mano-notice na mas mala lalong mas ma-notice yung, alam mo yun, yung skill mo kasi meron ka na dun eh, kumbaga naka-indicate na siya. At least hindi ka rin kakabahan kasi hindi mo siya pineke, yun kasi importante dun, dumaan ka sa proseso, 'di ba? So, ah, ayun kung ah, bibigyan kita ng mga suggestion, yun yung puwede mong gawin habang nag-iintay ka. Tapos yun nga, nakakatuwa rin kasi nabanggit mo kanina na although nahahambing mo yung sarili mo sa iba, tas sa sa work na meron sila, sa status na meron sila, ginagamit mo yun as a power, as a tool para mas ano pa, mas mapaigi pa yung sitwasyon mo. Tama yun, sabihin mo sarili mo na hindi puwedeng hanggang dito lang ako, hindi pa ito yung katapusan ko, hindi 'tong mga rejections na to, hindi ito yung magdidikta sa kung ano, kung ano yung kaya kong gawin. Pagka meron nga tayong sinasabi di ba, kasabihan na, "The rejection is the redirection," ibig sabihin lang nun na hindi pa para sa'tin yun. Siguro this time, eto pa yung panahon mo para i-hone pa yung skills mo, mag-aral pa, 'di ba? Puwede rin naman dun sa mga friends mo na, nakikita mo online, puwede ka ring ano ah, mag-ask sa kanila ng help, tanungin mo lang ah, ano paano ba 'to aralin, meron ka bang idea ganyan o kung nahihiya ka puwedeng sa ibang tao na lang di ba, ang dami naman kasing mababait ngayon online nag fi nagbibigay ng mga free courses or free webinars ganyan or mga free resources na puwede mong aralin na hindi mo kailangang magbayad, di ba? So yun, yun puwede mong gawin.
Oo. Oo, hmm. Totoo. Ah, okey. Mm. Tama. Alam mo marami na rin nagsabi sa'kin na mag-apply nga ako ng mga free courses nga raw. Actually, gusto kong aralin talaga yung social media, ah, management, ah, email management. Ang dami, parang sabi ko, "Parang ang ganda neto, gusto-gusto kong aralin", kaso sabi ko, "Baka may bayad, baka mahal", yun yung iniisip ko talaga. So talagang natatakot ako na mm. Parang pinapangunahan din ako ng takot talaga. Pero sabi nila sa You YouTube daw ay merong mga free na ganun na parang mm.
Mm. Ah, oo. <chuckles> Kaya nga. <laughs> Mhm, madami sa YouTube University di ba? <laughs>
Tama. So sabi ko, sige pag pag kasi meron ako ngayong part-time. So, sabi ko, ah, pag natapos na 'yong ano, ah, project, ah, habang naghihintay ako ng new project, eh, parang gagawin ko 'yong ano 'yong sinasabi nilang mag-upskill ako. Mag ah, manood ng mga tutorial kung paano ginagawa yung mga sinabi kong mga kasi yun na yung mga hinahanap na skills, eh, sa pagwo-work from home, eh, di ba? Ah, gusto ko talaga siyang aralin mm.
Oo. Yes. Mm. Very oo, very relevant yang mga ganyang skills di ba, yung social media management, email management. Alam mo yung mga kailangan na kailangan niyan ng mga CEO at ng mga, yung mga business owner. So puwede yan habang alam mo yun habang naghihintay ka rin pwedeng ikaw gumawa ka ng sarili mong page tapos mag-edit-edit ka na. Ipakita mo yung mga natutunan mong mga skill, yan mag-ano ka mag-edit-edit ka lang ng mga pa-simple lang mga Canva ganyan, mga alam mo yun, mga ah, newsletters or pwede rin mga cards ganyan, mapakita mo lang na meron ka talagang skill. Ah ,kahit na sabihin mong trip-trip lang o di kaya may upcoming birthday mag-design ka para sa kanila, at least malalagay mo yun sa portfolio mo na, o meron akong ano, meron akong kayang gawin, which is more ma mas mas magbibigay ng ano sa'yo ng bigat dun sa resume mo, kasi meron ka nang naka-attach na evidences talaga hindi lang words. So, pwedeng habang naghihintay ka, pwedeng gawin mo yun na, "Uy may birthday tong kaibigan ko de-designan ko 'to ng tarpaulin", o di kaya ng alam mo yun ng maliit na banner lang para i-post sa Facebook niya or i-my day natin, at least kahit papaano napa-practice mo rin yung skill di ba, na hindi ka napi-pressure. So, hmm
Oo. Yung na nabanggit mo kanina yung sa Canva actually na-try ko na rin talaga yung mag-Canva talaga, eh. Ah, pero yung Canva kasi parang ginamit ko lang siya sa pag-edit ng project ng anak ko dun lang kukuha ng temp so ayun. So, parang me meron na rin akong, ah, idea paro paano gamitin yung canva, so ayun.
Mm. Ay, okey, okey. Ayun, maigi, 'di ba? At least kahit papaano, nagagamay mo na siya. Ngayon, kailangan mo lang siya ano, aralin pa nang aralin. Tapos, ah, kumuha ka rin ng mga ideas online. Wala namang problema dun, eh, walang problema na ano, gumawa ng inspirasyon. Kagaya ng ginagawa mo, 'di ba, yung paghahambing na ano, na nararanasan mo o na-experience mo, nakakatuwa yung ginagawa mo siyang inspiration instead na, ah, parang i-drag ka no’n pababa. Kasi mostly ganun yung nangyayari kapag hinahambing natin yung sarili natin, 'di ba? Kapag nakikita natin, nada-drag natin yung sarili natin pababa. Pero ikaw, humahanga ako sa'yo, kasi ginagawa mo siyang motivation, ginagawa mo siyang pushing pressure, healthy pressure ba, dun sa ano, situation mo ngayon kaya ituloy-tuloy mo lang 'yan na
Tama. Tam. Oo. Oo. Alam mo, maraming maraming salamat ah sa pakikinig, ng aking, ah, naging problema. Ayon, at hindi mo ako jinudge na, saking pagyaya paghahambing, ano. At siyempre 'di rin talaga maiwasan na maghambing, eh. Eh, anyway maraming maraming salamat muli, at sa mga ibinigay mo sa akin ng mga tips at payo, na talagang alam kong makakatulong talaga sa'kin yun. Muli, maraming maraming salamat.
<chuckles> Siyempre, naman. <chuckles> Oo naman. Alam mo, salamat din ulit sa pagbabahagi mo. Alam kong kayang-kaya mo ‘yang sitwasyon mo ngayon kasi, napaka-positive nung ano, ng perspective mo dun sa ano, sa buhay mo. Instead na i-drag ka niyan pababa, ito ka, gumagawa ka mismo ng sarili mong way para gamitin 'tong nararamdaman mo, bilang tool para mas maging maayos ka. So ituloy-tuloy mo lang 'yan, ah, kahit pa unti-unti.